Oo, kasi ibinabalot siya sa, ano, sa dahon ng saging. 'Yon 'yong pampakulay niya.
Ah, ang alam ko lang na gano'ng green, eh, 'yong Hainanese rice sa isang tindahan ng mga fish ball, eh.
Mm. Oo, pero 'yon, ah, nilalagyan na siya mismo ng manok, para, ano, ah, kanin na tapos ulam na din.
Teka, nilalagyan ng manok, pero hindi pinapasok sa loob ng manok?
Oo. Hindi naman, parang
Ah, may gano'n, eh, 'di ba, 'yong may pinapasok sa loob ng manok?
Oo. Oo nga, 'no, 'di ba 'yong parang i inihahalo na siya, 'no, para maluto at saka malasa.
Mm. 'Yong mga litson manok na nilalagyan ng <laughs> litson manok na nilalagyan ng ano, 'yong, pandan.
Ano ba 'yan, parang nagutom naman ako. <chuckles> Mm, 'no? Mm. Tama, pero parang ngayon nauuso yata na pagkain ngayon na espesyal, mga napapanood ko online 'yong, steak. <chuckles> Laging oo, laging steak 'yong kinakain nila online ngayon.
Ano 'to? Steak. Ah, mahal naman ngay mahal naman ng steak, 'di ba. 'Di ko nga 'yon naintindihan. Ako ano ako, eh, laging gusto ko 'yong anong tawag do'n well done. Ayoko ng rare o medium rare, ayoko may dugo-dugo. Ikaw ba?
Oo nga, parang Mm. Mm. Ah, welldone. Oo nga. Oo, parehas pala tayo parang ako din well done. <laughs> 'Di ba. Kaso sabi mo nga ang mahal naman kasi 'yon kung 'yon 'yong ihahanda mo s 'pag Pasko, 'di ba?
<laughs> Oo, alam mo 'yong, ano, kakilala ko bumili sa Japan. Parang pitong libo ata, kasi ano mm, para daw natutunaw sa bibig. Pero alam mo kawawa 'yong mga baka doon kasi, ano daw, parang para daw mawalan ng muscle, eh, naka-hang.
Hmm. Mhm, oo. Pitong libo? Grabe naman 'yon. Ha? Mm, bakit? Mm. Oo. Ay, talaga ba?
Nang buhay 'yon, ah. Tapos pinapainom ata ng alak o ano.